Alors quand tu me parles de calme et heu, de devenir adulte, heu, je pense à un moment dans ma vie, hem, en fait c'est le moment où je suis, heu, devenue maman.
Ouais. Oh, génial! OK, <chuckles> ça m'intéresse. Ça m'intéresse.
<chuckles> Alors, heu, c'est vrai que ça peut paraître bizarre de dire: «Calme» et de penser à à donner la vie mais heu mais pour moi ç ç ça a vraiment été, heu, hem, comment t'expliquer? Comme un un cheminement. Hem, alors, il faut que je te remette dans le contexte, en fait, hem donc c'était bien sûr pour, heu, pour mon 1er enfant, heu, pour mon petit ange, heu donc j'étais enceinte. Ma ma grossesse s'est très bien passée, vraiment un bébé très calme. Hem, j'ai pris 10 kilogrammes parce que ben, les cinq premiers mois, j'ai p j'ai j'ai perdu du poids, mais hem
Ouais. D'accord. Ouais, je veux bien, je veux bien. Ouais, ouais. Mmh mh. Génial, génial. <gasps> Quelle chance. <laughs>
Ben, m en plus bizarrement, je mangeais qu alors, mon bébé, je ne sais pas pourquoi, mon bébé voulait que, heu, un Happy Meal.
Mmh mh. C'est à dire, heu, McDo?
Oui mais le le Happy Meal le tu sais, le le menu des enfants?
Waouh. Oui, oui, oui bien sûr. Ouais, ouais.
C'était celui-là avec d parce que dans ce menu là, il y avait du ketchup, je pense.
D'accord, donc t un peu sucré, heu, d'accord.
Et j'avais ce goût dans la bouche. Ce qui fait que, heu, bah quasiment pendant je pense, les 6 1ers mois, je ne mangeais que Happy Meal.
Mmh mh. D'accord, OK. Ah c'est étrange, mais c'est étrange ce que tu me racontes. Bah ouais.
Mais je perdais du poids. Mais, vraiment. Vraiment étrange, parce qu'en plus, moi je m'attendais à à avoir des des envies, heu, je sais pas, de de, heu ben, il y a des gens qui qui ont envie de chocolat, de glace ou autre. Heu
Oui. Oui, oui, oui, des choses un peu spéciales, heu, ouais, ouais, ouais carrément.
Mais oui, m moi je je voulais juste en plus au travail, bah tout le monde me tout le monde me re bah le savait, et à chaque fois à midi: «Qu'est ce que tu manges?» «Pouvez aller me chercher un amip un Happy Meal, s'il vous plaît?». <chuckles>
Mmh mh. Un Happy Meal. <laughs> Attends, tu as gardé les jouets ou pas? C'est ça la question. Même pas! <laughs>
Non, même pas. En fait, heu heu, j'étais j'étais focus sur Happy Meal, je dois manger mon Happy Meal, alors que le McDo, bon OK, mais heu, <sighs> hem, en plus maintenant j'en mange plus. Mais bon, ça c'est pour la petite, heu, la petite histoire. Donc heu heu, j'ai j'ai perdu du poids, à la fin j'ai repris, je heureusement j'ai pris mes mes mes 10 petits kilogrammes, mais donc j'étais bien, j'étais alerte, j'étais, heu
D'accord, incroyable. Mmh, mmh mh. Moui, oui, d'accord. Ouais. Mmh mh. Mmh mh.